Oh, iya iya. Ah.
We itu Welcome to My Life. Tapi itu karena emang, eee, selain lagunya bagus, itu pun bisa jadi nostalgia untuk saya, gitu loh.
Iya. Ah.
Jadinya emang ada rasa, eee, inget zaman dulu, eee, masa kecil gimana dengan selalu suka dengerin lagu ini, eee, terus sampai saat ini pun masih kayak relate banget lagu-lagunya. Bahkan, eee, lirik-liriknya pun emang sesuai dengan keadaan saya pas dewasa gitu loh. Jadinya semangat lebih semangat lagi dan emang saya udah ngikutin mere dari mereka tuh tiap, eee, album yang mereka keluarin tuh saya ikutin gitu loh sampai sekarang. Meskipun ya merekanya juga udah lumayan tua ya sekarang. Jadinya, eee, kerasanya sedih lumayan sih, tapi ya, eee, pas dengerin lagu-lagunya mereka terutama lagu-lagunya yang dulu gitu ya, itu masih bikin saya selalu semangat banget sih. Karena lirik-liriknya bagus-bagus banget.
Mhm. Wah. Iya iya. Eh, heeh. Oh. Heeh. Oh, gitu. Mhm. Wah, heeh heeh. Iya. Oh, lah itu itu nggak tahu saya lupa waktu SMP atau SMA ya pokoknya Simple Plan tuh kayaknya semua teman-teman cowok saya juga suka semua tuh lagu-lagu Simple Plan. <chuckles> Iya.
Mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh. Karena lagunya rock gitu, beat juga bagus gitu loh.
Bener sih. Mhm.
Hmm. Kalo misalnya, Mbak, sendiri adakah?
Mhm mhm. Oh, iya ada ada jadi salah satu, apa ya, yang pembuat musik ya mungkin ya pembuat musik yang membuat saya semangat itu, eee, David Guetta sih Mas kalo Masnya tau, eee
Mhm. Da David David Gueta?
Iya, David Guetta betul, yang orang Prancis, DJ itu ya. Heeh, nggak tau kenapa kalau saya denger lagu-lagu beliau ini kayaknya pengen joget-joget gitu, inget-inget pas zaman kuliah dulu, <chuckles> iya. Terus heeh, saya suka banget lagu-lagu beliau dari dulu. Terus suka nyari-nyari juga, eee, mere dia lagi konser di mana ya. Terus kan suka ada apa ya, upload-an apa, unggahan video dia itu lagi konser. Apalagi pas jaman-jamannya pandemi tuh, Mas. Nah, itu sering banget saat saya merasa bosan di rumah karena isolasi mandiri, saya, eee, liatnya tuh, eee, YouTube channel-nya si abang David Guetta ini. <chuckles> Nah, saya suka juga karena, apa ya mhm.
Heeh heeh. Oh, DJ. <chuckles> Heeh heeh heeh. Iya, heeh heeh. Mhm mhm. Oh. Mhm mhm. Oh, tapi lagunya gimana sih? Disko-disko disko-disko gitu atau gimana?

<chuckles> Bener bener. Iya, memang nama namanya musik itu, kan, mungkin pasti beda-beda, ya, Mas, untuk setiap orang itu. Eee, ada yang mungkin suka, ada yang gak suka atau mungkin ada beberoro beberapa orang, tuh, emang suka, eee, dengan si musik itu aja. Jadi gak suka dengan misalnya musik yang tadi Titanium, nih, atau mus mungkin musik yang Welcome to My Life. Nah, mungkin sukanya lagu itu aja, jadi gak nyari yang lain-lain gitu, ya, Mas, ya?
Heeh, mhm. Mhm. Iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm. Iya iya iya iya. Heeh heeh. Iya, betul betul. Eee, lagu-lagunya itu-itu aja, gitu, kan. Eee, tapi, eee, kalaupun, eee, memang ada, eee, artis yang, eee, baru juga kalau misalnya masuk, ya, tetep aja, sih, di ini kita, eee, seneng jugalah dengerinnya gitu, gak cuman itu-itu aja.
Mmm. Mhm. Nah, iya iya. <chuckles> Nah, tapi sebenernya, Mas, kalau misalnya untuk musik itu yang membuat saya semangat itu, s saya ada, sih, tapi itu musik ini, <chuckles> musik apa namanya yang musik anak-anak itu yang kalau misalnya, eee, apa Ride On The Bus itu, Mas. Nah, itu itu lucu soalnya, jadi kadang saya kalau misalnya lagi beberes itu saya suka banget dengerin musik itu.
Mhm. Apa, tuh, Mbak? Mhm, hmm. Oh. Na, na na na, na na. Oh, itu oh, itu. Anak anak saya suka nyanyiin, tapi kenapa, Mbak, suka?
Nah, itu. Iya, bener, Mas. <chuckles> Ah. Iya, gak tau, ya, mungkin karena saya sama ponakan saya suka main-main gitu, ya, pake denger pake lagu itu nyanyi-nyanyi, nari-nari, karena itu kali, ya, kebawa gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi di rumah, lagi, eee, lihat YouTube, eee, music terus tiba-tiba, eee, saya cari deh lagu itu buat mengobati rasa kangen. Eh, jadi semangat akhirnya. <chuckles>
Kok aneh juga. Mhm mhm. Mhm.